Je rencontre vraiment un souci dans mon quotidien et dans mes dans mon travail, dans mon activité, à mon compte. C'est qu'à chaque fois que je dois faire quelque chose, je cherche à ce que ça soit parfait. Alors je sais, ça peut certains peuvent prendre ça comme de la procrastination ou du fainéantisme. Mais c'est vraiment un cas un peu spécifique de de de chercher à à toujours être parfait et au-delà du fait de retarder, en fait, la tâche et de la terminer, c'est que, même une fois finie, je suis pas satisfaite et il je trouve toujours quelque chose
D'accord. Mmh mh. OK. OK.
ben, qui va pas <chuckles> et
OK, alors, est-ce que tu peux un peu, heu, me dire, déjà, heu, plutôt envers quel domaine, heu, tu es? Et surtout, pour toi, c'est quoi, en fait, heu, tes objectifs principal? Est-ce que c'est vraiment juste, heu heu, té effectuer la tâche? Et est-ce que ça ça te bloque, heu, pour avancer?
Oui. Mmh mh. Alors, moi, j'ai une activité de, ben, de j'ai un je de, mmh, business, heu, où je fais des accompagnements alimentaires, hein et heu, à côté, donc du coup, je fais de la création de contenu, bah, sur le même sujet, heu, donc, heu, ça va être soit, heu heu, sous forme de vidéos, sous forme de recettes ou hem, de de de slides et à chaque fois, je trouve ça soit pas assez beau, soit pas assez intéressant, heu, soit je trouve que je parle mal, soit, <chuckles> il y a toujours quelque chose qui fait que, heu, j'ai l'impression heu, bah, de pas faire assez bien
D'accord.
et je t'avoue que c'est pas dû uniquement à mon activité. En fait, j'ai toujours été comme ça, même à l'école. C'est-à-dire quand j'étais, par exemple alors un exemple tout simple, mais, même quand j'étais en maths, par exemple, à la calculatrice, ben, j'avais besoin de revérifier, heu, mon calcul 3 fois pour être sûre, <chuckles> que j'ai bien écrit et que j'ai bien fait mon calcul sur la calculatrice.
D'accord. Mmh, d'accord. OK. OK, bon, je comprends clairement ce que tu ressens et et oui, est-ce que c'est c'est quoi que tu crains, en fait, le plus, heu, de de dans dans les faits? C'est de te tromper ou est-ce que c'est quoi? C'est plutôt un un un côté de te dire, heu, mise à part le fait que tu veux, heu, faire par entre guillemets, «parfaitement» la chose, c'est quoi qui te que tu crains, en fait?
<laughs> Mmh mh. Bah, je je pense qu'il y a une partie, heu, crainte de l'échec, peut-être, heu, que ça plaise pas. Bah là, en l'occurrence, par rapport à mon activité actuelle, c'est plutôt que qu'on qu'on qu'on comprenne pas ce que je veux, heu heu, donner comme message, heu, ou que mon visuel n'est pas assez beau et c'est vrai qu'aujourd'hui, heu, les gens ont ont cette tendance à être, heu, moins concentrés, heu, longtemps et heu, le fait de de capter l'intention rapidement et de faire en sorte que ça soit suffisamment intéressant pour qu'on puisse, heu heu, voir ce que tu fais, heu, c'est c'est vrai que c'est, heu, c'est assez compliqué et je c'est vrai que je pense qu'il y a une crainte de, mmh, d'échec, oui, heu, ce ça doit être ça doit venir de là. <chuckles>
D'accord. D'accord. OK. Ah oui, non, mais là, c'est clair que ça a pas l'air simple et mais et et ce perfectionnisme, comment il est-ce qu'il, heu, il affecte un peu, heu, ton ton temps? Est-ce que ça te stresse finalement? Ou est-ce que même, carrément, dans ta dans ta relation, que ce soit professionnelle, familiale, ça ç ça dégrade un peu les choses? En fait, comment comment tu tu ressens ça?
<chuckles> C'est heu, je dirais que ça m ça crée de l'anxiété, hem, c ça ça ça peut créer de l'anxiété et c'est vrai que, bah, si je suis dans ce moment où, heu, je doute et heu, je suis à la recherche du perfectionnisme et que ça me met un coup de stress sur le coup, c'est vrai que je peux avoir tendance à être un peu froide avec les personnes qui sont autour de moi, heu, bien que je les aime et bien que c'est pas heu, je suis pas comme ça, heu, c'est vrai que dans ces moments de doute, heu, ça me stresse à un point où, heu, je peux devenir un peu désagréable.
D'accord. Mmh mh. D'accord, OK. Est-ce que tu as tu as pensé justement, heu, bon, pour un peu, heu heu, échelonner, en fait ton travail parce que finalement, si tu tu tu veux faire les choses, heu, entre guillemets, «parfaitement» heu, il te faut un peu plus de temps. Mais du coup est-ce que tu as pensé par exemple à décomposer un peu tes tes tes tâches-là, mais heu heu, en objectifs qui sont quand même réalisables, c'est-à-dire de pas te de pas élever la barre trop haute quoi?
Oui. Alors, j'y ai pensé, mais je ne l'ai pas encore fait. Parce que c'est vrai, tu as raison. Hem, j'ai remarqué que je me mettais des objectifs un petit peu trop hauts, par rapport à la réalité, de ma manière de fonctionner. Parce que c'est vrai que, heu, déjà de base, la tâche, elle est, heu elle prend plus de temps que ce que je n'imagine. Et en plus de ça, si tu ajoutes, heu, bah, le fait que je cherche la perfection, je me pose plus de questions qu'une personne, je dirais, heu, lambda. Et heu, ce qui fait qu'effectivement, je m je mets du temps et par cause à effet, en mettant un peu plus de temps, je vois le temps qui passe et du coup, ça me stresse un peu plus et heu, j'ai limite l'impression d'être dans un cercle vicieux d'auto-sabotage.
D'accord. Ah oui, bah, d'accord, ouais, je suis désolé d'apprendre ça. Est-ce que tu as tu as tu as pensé à peut-être te poser un peu, heu, justement des limites, c'est-à-dire que, heu, bah, tu te fais un peu un programme sur, heu, par exemple, ta journée ou même carrément à la semaine. Mais quelque chose de réaliste. En fait ça te permet de, 1 fois que tu as accompli ces tâches, d'avoir ce sentiment tu vois de de victoire, ou en tout cas de réussite parce que sinon si tu essaies toujours comme tu as dit: «Heu, de faire les choses parfaitement» bah en fait, ça va créer un effet, de: Tu as l'impression d'avoir rien fait; alors qu'en fait tu as quand même fait beaucoup et heu, voilà, c'est c'est un peu ce côté-là.
<chuckles> Mmh mh. Oui. Oui. Oui, c'est vrai. Oui. C'est c'est vrai, tu tu tu as une bonne idée et ça me fait comme ça, là, penser à à peut-être faire, heu, par par un une grande tâche- par exemple, la création d'un d'une vidéo- de créer une check-list, heu, qui selon les différentes étapes pour arriver à la finale, bon, de de mon activité, et hem, et de me dire, bah: «À chaque fois que tu coches une case, ça veut dire que tu as fini quelque chose», et peut-être que psychologiquement ça me permettra d'avoir une, hem, satisfaction, heu, plutôt qu'un stress, je et peut-être aussi me rendre un peu plus compte, au fur et à mesure, du temps que ça me prend par étape, je sais pas. Je pense à ça, là, comme ça.
D'accord. D'accord. Oui. Oui, non, mais c c c oui, ça peut être heu, ça peut être clairement une une option et en plus, heu, ce que tu ressens, hein, c'est c'est tout à fait normal et ça arrive même à beaucoup de gens qui veulent, heu, bien faire les choses, hein, et c'est vrai qu'il y a des gens qui qui peuvent être, heu, n pas vraiment attention, enfin, wesh, tu as envie de bâcler le travail, mais ce que tu fais est tout à fait normal. C'est aussi normal de ressentir ça. Maintenant, c'est quoi, heu est-ce que tu penses justement à co s comment tu définis un un travail qui, heu, est bien, pour toi, par exemple, là, pour le que soit pour les vidéos ou les autres choses que tu as citées, heu, qui est bien pour toi, c'est c'est quoi, en fait, le le l'objectif final?
Mmh. Mmh. Alors en général, ça m'est pas arrivé souvent, mais quand j'étais satisfaite, c'est quand j'ai vraiment pris le temps. Hem, je pense que que l'erreur que je fais, c'est de me mettre sous pression
D'accord. Mmh.
et heu, je vais encore plus chercher la perfection alors que si, entre guillemets «Je fais les choses sur un temps plus court que le temps prévu de base», heu, c'est normal, entre guillemets que «Le travail peut pas être aussi bien que quand je prends vraiment le temps», et hem, c'est vrai que je pense que c'est vraiment ça vient d'un problème d'organisation aussi, heu, parce que c'est vrai que les s fois où j'étais satisfaite, c'est quand j'ai pris le temps de comprendre, là où je voulais en venir, à quoi je voulais que ça ressemble et que je me suis vraiment donné le temps au lieu d'être, mmh, difficile avec moi-même, heu, pour vraiment faire les choses bien
D'accord.
et heu et quand je me donne le temps, c'est vrai que le résultat me plaît, peu importe si quand c'est face au public, ça leur convient ou pas. Mais déjà, moi, je suis satisfaite de moi, une fois que je l'ai terminé parce que c'est vrai que j'ai pris le temps de bien réfléchir et de bien acter chaque chose et de faire quelque chose qui me ressemble et qui me plaît à moi.
Mmh. Mmh. D'accord, OK, là, je je comprends, déjà, heu, mieux parce que tu, heu fi finalement, c'est ça, c'est tu as vraiment envie de faire bien les choses et surtout d'avoir le temps pour les faire. Du coup, si tu as si la date butoir ou la deadline se se resserre, là, ça va te stresser et du coup, tu finalement, tu auras pas eu ton temps, heu heu, en fait, un peu de zone de confort pour pouvoir faire, heu, ce que tu voulais. Et est-ce que tu as essayé aussi, ou est-ce que tu as pensé à chercher par exemple, tu sais, heu heu, un retour, mais de tes proches, par exemple ou plutôt tes collègues si tu en as, heu, dans dans dans ce dans dans ce dans ce dans ce côté-là pour voir si finalement, toi, tu es pas un peu trop sévère avec toi? Et que, finalement, c'est un très bon travail
Oui. Oui, c'est ça. Mmh.
pour justement, heu, éviter d'a d'attendre à chaque fois que la chose soit, heu, parfaite. Parce que, finalement, peut-être que pour atteindre ce côté-là il te fallait plusieurs heures mais c'était pas forcément, heu, utile. Tu étais déjà très bien, en fait, et voilà.
Mmh mh. C'est vrai. Bah, disons que dans la famille, j'ai, heu, 2 équipes, j'ai l'équipe, heu heu, qui veut absolument que je réussisse et que je me sente bien donc des fois, j'ai plutôt l'impression qu'ils sont pas, heu, assez objectifs objectifs et qu'ils m que c'est parce qu'ils m'aiment qu'ils me disent que c'est bien et heu, je me dis heu: «Est-ce que leur avis est vraiment à prendre en considération?»
D'accord.
Et heu, j'ai, heu, j'ai une sœur à côté de ça, bah, qui travaille dans le design, donc, heu, hyper perfectionniste parce que, bah, après c'est son métier, heu et elle a fait ses études, heu, dans le domaine, heu, qui elle va être un peu plus critique. Mmh, des fois, elle ai elle aime ce que je fais et des fois c'est vrai qu'elle va être un peu critique en me disant: «Tu aurais mieux fait ça, ça, ça», heu, ca me permet d'être réaliste par rapport à un avis, entre guillemets «réel» et heu, moins sentimental.
Mmh mh. D'accord.
Là, où, heu, par exemple, ma mère va être, heu heu, très, heu «C'est parfait, c'est génial, j'adore!» mais je sais que c'est pour me soutenir <chuckles> et que son avis, heu heu, ne compte pas trop, quoi!
D'accord. Oui. Oui, oui! Non, mais ça ça r ça c'est vrai que les heu comme tu dis, ta maman peut-être qu'elle t'aime vraiment beaucoup et que du coup, heu, bon même si tu et que peut-être qu'elle s'y connaît aussi pas trop. Donc elle estime que voilà le travail de sa fille est toujours parfait <chuckles> et voilà et d'accord.
Non. <chuckles> C'est ça. C'est ça. Oui c'est ça, c'est c'est bah, le bah, déjà elle est sur les réseaux sociaux uniquement pour regarder ce que je fais. Donc heu, elle y connaît pas trop, donc tout ce que je fais est bien, voilà, heu, mais ça fait toujours plaisir d'avoir, heu, des compliments et de se dire que, heu, elle est trop contente de ce que je fais, heu, mais c'est vrai que ma ma sœur va avoir, heu, hem, ce côté beaucoup plus réaliste. Après c'est une bonne chose parce qu'à chaque fois qu'il y a un défaut ou quelque chose, hem, elle me conseille derrière. C'est pas une critique, heu, gratuite, heu, c'est qu'elle va me dire, heu, comment améliorer, heu, là où où j'ai fait entre guillemets «une erreur» ou quelque chose qui aurait pu être, heu, meilleur, heu. Quand je suis de bonne humeur, je le prends très bien et je suis hyper positive et quand je suis un peu, heu, moins de bonne humeur, heu, je le prends un peu mal. <chuckles>
Mmh. D'accord. Oui. D'accord. Oui non après c'est ça, c'est l'essentiel c'est que tu as quand même un retour, heu, constructif. Parce que quelqu'un qui va te dire que ton travail n'est pas bien sans aucun retour ou même inversement qu'il est bien. Quand même en juste le bien ou le pas bien, déjà toi ça va plus te motiver. Ça va t'aider aussi et en t'empêcher de toujours heu, de pouvoir justement te poser des limites et de pas à chaque fois, heu, atteindre, heu, un perfectionnisme, qui va te bloquer à chaque fois su pour avancer sur tes projets.
Oui. Oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, c'est vrai que du coup, avec heu, grâce à ma sœur, j'apprends, hem, et ma mère, ben du coup, elle me donne un peu plus de positivité, on va dire. Heu, je pense que le problème, oui, ça va être vraiment l'organisation et de me donner le temps comme tu as pu le relever. C'est vrai que, grâce à toi, tu vois, j'ai j'ai pu, heu, relever que le temps était important et que je fallait que je sois plus douce et que je me donne le temps de travailler.
Mmh. D'accord.
Voilà. Merci en tout cas, heu, pour tes conseils, c'était, heu, génial.
Bah écoute, avec plaisir hein, je crois en toi, tu peux encore le faire et puis voilà, heu
Merci.